E già dopo tutte queste richieste, cioè tu prima di partire, m ti sarai informato, no. Quindi su quello che sono okay. Ehm, e e come devo dire? <chuckles> Già ti sembrava no. Rispetto a noi, che italiani siamo un po' così, no, le cose ehm, vuoi o non vuoi siamo sempre italiani. <chuckles> Come la <chuckles> come già la la stavi prendendo la cosa? Non lo so, con
Certo cer Mh. Mh-mh. Eh, beh. Mh. No, no, capisco. Guarda, io s io ragionavo così. Ehm. io s io ragionavo così, ehm quando vado a casa di qualcun altro, no, anche se le regole che mi impone perché, eh, la casa è la sua, non mi piacciono tanto
Sì. Non mi piacciono, li devo rispettare, quello è poco ma sicuro, certo. Eh. Però, diciamo la cosa che ti spingeva di più comunque ad andare in quella lo ehm, quella continente è perché di f di fondo c'era l'amore, insomma, eri innamorato di questa ragazza. Okay, quindi diciamo per que que per te questi erano dettagli, cioè dici: "Io comunque, okay, quello che c'è da fare lo faccio e vengo in Australia con te." okay.
Eh, cer certo. certo e quindi ho detto: "Va bene, io voglio". Sì, sì, insomma sì, sì, sì. Aver conosciuto quella uhm, aver co Sì, sì, sì. Comunque io io m Certo. Certo, io mi ero informato s ovviamente, ehm, i sentimenti verso questa ragazza mi mi avevano s dato, uhm, diciamo la spinta, no, e Eh sì, sì, sì. E poi comunque io avevo cercato gli standard sanitari, erano alti, ehm, la vita ehm, il tenore di vita lo stile di vita era uno stile di vita agiato, si stava bene, n non andavo in un paese del terzo mondo, capisci? Qui
Sì. L'input, sì. Agiato, buono, quindi Eh. Beh, e poi le aspettative come sono sono state rispecchiate? Come ti sei trovato poi? Una volta stato là.
Poi alla fine ci so' stato 5 anni.